Pero ito ba, paano mo inaayos yung oras mo para magkasya schedule mo sa pag-eehersisyo?
Eh, ano una, eh, ano, ah, tinitignan ko muna yung buong ano, yung buong linggo na, ah, yung gagawa gawain ko bago ako bago ko ipapasok yung ano yung, pag ehersisyo kasi unang-una, eh, may trabaho, eh, di ba?
Mm. Oo. Mhm, kasi nga di ba, may trabaho tayo pare-pareho, eh, di ba? Mhm.
Oo. Kumbaga ano, um, tuwing ano, tuwing hapon pagkatapos ng ano pagkatapos ng tawag do'n, hapunan.
<tsk> Do'n ka nagsisimula gano'n, hmm, sa gabi?
Ah, gabi na pala, gabi, gabi, gabi na pala kasi 'yon nga hapunan na, eh. 'Tsaka 'yon, eh, 'yon ang ginagawa ko 'tsaka hindi naman araw-araw kahit 3 to 4 times a week lang ginagawa akong ano. Mag-ehersisyo para ma-maintain lang yung ano, di ba?
Mhm. Mhm. Oo, oo totoo naman. Oo, <sniffs> mhm.
Di ba, kahit para kahit hindi na masyadong ano
Kahit nga di ba, parang, may pagkakataon ka lang mga pag-ehersisyo kahit tatlong beses sa isang linggo na at least nababalanse mo pa rin hindi nawawala sayo yung pag-eehersisyo 'di ba?
Tama, tama kumbaga dapat, eh, na nasa mindset din natin yan na isa-isip din natin saka isa-puso kasi tayong tayo din naman ang makikinabang diyan sa ano, sa hinaharap, di ba?
Hmm. Mhm. <smacks lips> Ah. Hmm, oo totoo kasi pag yung palagi kang nag-eehersisyo, ah, regular na na na ano yung katawan mo, ah, yung kalusugan mo rin napapanatili mo, di ba?
Tama, tama kumbaga, ah, 'tsaka siyempre disiplina din sa pagkain.
Hmm. Hmm, disiplina sa pagkain, sa mga iniinom.
Di ba, para ano, maging effective yung pag eehersisyo natin. Di ba?
Hmm, at 'tsaka kung, kung nag-eehersisyo ko nga pero kung mayro'n ka namang bisyo, nag-iinom ka, naninigarilyo di ba, parang hindi rin siya balewala din yung ginagawa nating ehersisyo di ba? <sniffs>

Hmm, tama, tama kumbaga.
Kaya mong hmm, kaya mo pala yung ganon, di ba. Nakakatuwa lang din isipin na, pag yung may mga kasama tayo na na nakakagana kasi eh, sabi nga nila pag naggi-gym ka parang nakakaadik adik yan, eh, ganun. Pag nasimulan mo eh, hahanap-hanapin kasi ng katawan mo, eh.
Tama. Tama, tama. Tsaka ano din, tsaka, kapag may ano, hindi lang yung mga kaibigan ko eh, magkakaroon ka rin ng mga bagong kaibigan kapag parati kang naggi-gym, di ba? Kasi magiging pamilyar na yung mga mukha ng ibang naggi-gym sa inyo, di ba? Tsaka ano din, tsaka lalong-lalo na yung mga beterano na matagal ng naggi-gym, siyempre may mga, may makukuha ka ng mga technique sa kanila, di ba?
Mm. Oo, kasi mga ba Oo, totoo yan. Mm. At saka yung iba, yung iba nagseshare sila ng mga technique nila, at saka yung iba kung baguhan ka, tapos hindi sila madamot sa kaalaman na i-she-share nila yung mga kaalaman nila sa'yo. O kaya naman pag ikaw yung marunong na, magaling ka na, regular ka na naggi-gym, tapos meron ka ring bagong nakasama, na nagsisimula pa lang, parang maibabalik mo din sa kanila, di ba? Parang mai-she-share mo din yung mga kaalaman mo. Kaya maganda rin na yung page-ehersisyo eh, hindi lang siya nakakatulong sa pang-sariling katawan natin kundi, nadedebelop din yung kaisipan natin, nakakapag-boost ng focus, di ba? Para pag may ginagawa tayo sa araw-araw, at hindi lang yun nagkakaroon din tayo ng mga kaibigan, di ba, mga kasama, may nakikilala tayong mga bago, di ba? Laking bagay din, di ba? Mm.
Oo. Tama, tama yan. Yun nga. Oo, tama, tama. Tama, tama. Tama. Tama. Tama, tama. Oo nga, kam tsaka ano din, tsaka <clears throat> Nakapaganda pa ng ating katawan, di ba?
Mm, totoo yan, nakakaganda ng katawan.
'Di lalong-lalo na kapag may nakita ka ng progress sa ano mo, workout mo, siyempre magaganahan ka talaga, di ba?
Mm. Lalo na nakikita mo na yung bumubukol na yung muscle mo, tapos eh, lumalaki na yung dibdib mo, tapos paunti-unti nawawala yung taba ng tiyan mo, lumiliit yung tiyan mo, tapos paunti-unti nagkakaroon ka na ng abs.
Oo. Tama, tama. Tama, tapos, ah, unti-unti nang ano na, unti-unti nang na nakikita ng mga kaibigan mo na, "Uy pumapayat ka, ah, di ba? Parang nakaka napakasarap sa feeling kapag ganon kasi yun nga eh, naging, eh, ah, worth it yung ano yung workout, di ba?
Mm. Hmm. Oo, tas ka Hmm, mm. Yung worth it yung pagod mo, kasi di ba, kada workout mo, kahit ang ang workout naman isang oras, dalawang oras, sobra-sobra na yun eh, sa katawan, eh. Hmm, uy ah, ang ganda ng naging kuwentuhan natin ngayon ah, ang dami-dami kong natutunan sa mga binahagi mo. Oo, kasi baka mamaya nga eh, ano maggi-gym na ako, kasi meron din gym na malapit dito, eh. Hmm, sige, maraming salamat sa'yo.
Tama. Tama, tama. Tsaka ano rin. Oo nga oo nga. Maraming salamat. Ako rin ako rin, maraming Ako din ako din. Uhm, pareho lang pala tayo. Maraming salamat din ulit. Sa susunod na naman at ano, paalam.
Hmm. Okey.